D'accord, oui. Eh, oui, parce que je trouve que c'est délicat, heu heu, de demander ça parce que j'ai peur de j'ai peur de décevoir, heu, parce que c'est vrai que, voilà, u une entreprise, bah, il faut toujours que ce soit rentable. On nous en demande beaucoup et heu et moi, j'ai l'impression de plus être à la hauteur, tu vois?
Ah, c'est certain. Ah, mais tu sais il faut je mmh, non mais je te permets te je me permets, heu heu, de te dire ça, te il y a il y a aucun problème dessus, heu parce qu'ils vont être compréhensifs, heu, tu as eu une sacrée épreuve, heu, pense pas, heu, à la rentabilité. Il faut que tu penses à ton bien-être. C'est vraiment le plus important et heu, contacte la personne avec qui, heu, tu avais le plus fani d'affinité par rapport, heu, à ceux que je t'ai dit, comme le RH ou si tu t'entendais très bien avec ton manager, contacte-le, tu lui en parles et lui, il va contacter, en amont, ta RH et après heu, ça ça va couler tout seul. Après, heu, c'est qu'une 1re étape, tu tu pourras, heu, sûrement recommencer à temps plein et pleine d'énergie, hein.
Mmh mh. Mmh mh. Oui, c'est vrai. Après tout, peut être qu' après quelques années, peut être que oui, je pourrai être à temps plein, de nouveau. Oui, à voir. Oui mais c'est vrai que j'ai d j'ai j'ai peur. Je sais pas pourquoi. Je me dis: «Si si il refuse, heu heu, mes mes demandes» ouais.
C'est qu'une phase, tu sais, je pense, hein. Bah, c'est normal, ouais. Pourquoi ils refuseraient? Il y a aucune raison, tu sais? Faut faut te rassurer là-dessus, hein, parce que, heu, ils ont aucune raison de de refuser. J'ai jamais entendu parler, heu, de de refus, heu, lié à ça, en fait. Hem, il y a le le les RH, en fait, ou heu, le manager vont prendre ta demande et normalement vont faire remonter. Il y a il y a tout ce qu'il faut, normalement, heu, pour, heu, prendre tout cela en charge.
Mmh.